Isso, exatamente, eh, eu ando tendo esse papo bastante com as pessoas, né, que agora que eu descobri eu estou estou feliz de descobrir, né. Não sei se você sabe também, mas tem aspectos da das pessoas, né, na no relacionamento, né. Seja, eh, de amor ou de amizade ou família mesmo, né, eh, são 3 tipos de pessoa. Tem a pesso eu acho que tem 4 na verdade, tem a segu a pessoa segura, a pessoa ansiosa e a pessoa evitativa. Essa pessoa segura, ela ela, não sei se você já escutou, já escutou?
Hã. Sim. Opa, quais são? Uhum. Ah. <laughs> Não, mas eu adorei porque eu acho que eu sou todas essas. <laughs>
Ah, meu Deus. Bom, bora lá, deixa eu explicar, é o seguinte: essa pessoa segura, ela é uma pessoa mais que está determinada, que que não tem, eh, esse negócio de ficar ansiosa. Mas também não tem esse negócio de evitativo, né, que eu vou explicar mais um pouquinho adiante. Eh, então ela ela tem firmeza em falar as coisas, eh, não brinca com o sentimento das pessoas, ou não não tá tá se sente forte, né. Eh, essa pessoa ansiosa, eh, ela gosta de estar a qualquer momento, assim, com a pessoa, né. Ela ansiosa pra ter, escutar o que a pessoa está fazendo, escutar o que a pessoa tá tá tá f tá falando que, ter ter todo momento com essa com é, de não não se separar, pronto. Eh, não pode se separar da pessoa
Como é que é? Tá. Uhum. Sei. Sei, ah, mas é mais no sentido de curiosidade então.
Isso, exatamente, curiosidade, ou realmente apego né, uma pessoa que que se apega mais com outra pessoa, e para ela é um pouquinho mais grudenta, vamos dizer assim. Agora essa pessoa evitativa, uma pessoa que desde pequena é que é a que eu estou mais estudando agora, né. Porque eu, que já aconteceu isso comigo de de de de encontrar uma pessoa evitativa, enfim. Eh eh, <giggles> essa pessoa evitativa é uma pessoa que se isola mesmo das pessoas, né, aconteceu alguma coisa na infância ou na adolescência que a família ou amigos isolou essa pessoa. E ela aprendeu que, eh, ela mesmo é mais importante que os outros e, eh, ter essa parede entre os outros é bem mais importante, né, se isolar, é bem bem mais importante, ou seja, essa pessoa é o tipo de pessoa que que por um tempo falando falando nas redes sociais, falem com com você. Eh, e depois do nada, se isola ou some exatamente. E para ela está tudo bem sumir, não não não tem nada de errado e some por 3, 4 meses e a assim vai. Então, eu descobri esse tipo de de de pessoa, né. E então
Sei. Tá. Entendi. Hã, <chuckles> depois quero saber tudo, hein? <laughs> Ah, entendi. Hum. Ah, entendi. Some. Uhum. Entendi. É, que interessante. E você seria, quem?
Aham.